Wow! Hợp lý nè. Trời ơi, nghe là thèm rồi đó!
Đó! <laughs> Thì bạn có thể dùng thử bánh flan với cà phê, thì lúc này nè, có 1 cái hũ bánh flan nhỏ xíu à, bạn chỉ cần chan 1 muỗng cà phê là đủ. Nó sẽ không quá quá nhiều nhưng mà bạn vẫn có h có chất cà phê trong người nhưng nó không đủ nhiều để khiến cho bạn bị mất ngủ. Đó là về cà phê ha! Đó, ô kê chưa? Ô kê chưa nè? Ừm.
Ừm. Ừm. Trời, hợp lý! Ừm, nhưng mà về cà phê đi, còn, ờ, ngoài ra á, thì hông biết là làm sao để cho bản thân mình á, ờ, tạo được cái thói quen ngủ nè mà hổng có bị cuốn vào điện thoại vào ban đêm nè bạn, để mà thư giãn trước khi ngủ á, bạn có thể giúp mình được không?
Có một cách nhưng mà có lẽ sẽ phải dùng tới điện thoại. Thật ra thì không phải là bạn mở tiếng ồn trắng hay cái gì đâu nha, mà bạn có biết là tiệc tập yoga có thể khiến cho bạn dễ buồn ngủ hông?
Ừm. Ồ, vậy hả? Nào giờ mình chưa có biết, mà mình cũng chưa có tập yoga luôn. Đâu, bạn nói rõ hơn cho mình đi!
Yeah! Đó. Thì bạn mở You bạn mở một cái YouTube lên, bạn mở cái chương trình yoga và lựa trọn chương trình yoga phù hợp, ví dụ như "Yoga before bed", có nghĩa là yoga trước khi đi ngủ á. Đó, và đấy, mà nó chỉ nó kéo dài cao lắm chắc cũng chỉ có 10 phút mà toàn là mấy tư thế chuẩn chuẩn bị đi ngủ hông à.
À. Trời ơi, hợp lý! Ừm, dễ vào giấc hơn, đúng hông? H nói chung là mình tập thì giãn gân, giãn cốt nè, rồi nó khiến mình, à, cảm giác là buồn ngủ hơn, đúng hông bạn?
Nó ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, và thậm chí nha, sợ là tới lúc bạn tập xong á hông, thật ra thì chưa nói tới tập xong, nhiều khi á, tập chưa xong đâu, mà bạn có khi bạn nằm ngủ trên cái thảm yoga luôn rồi. Nó dễ lắm, dễ buồn ngủ lắm luôn á, thiệt! Dễ ngủ quên.
<laughs> Ờ, mình hiểu, nhưng mà hổng biết là có cái, a, có cái cách làm khác nào, à, dễ hơn hông mà hổng có cần phải mua tấm thảm yoga nè, để mà mình tạo được cái thói quen ngủ sớm và đều đặn của mình nè bạn?
Ừm. Ờ.